É.
Hum. Ah, interessante, então, o que você sentiu, bem intenso, né, forte. E acontece
Aham.
acontece.
É porque é uma coisa difícil de vo principalmente, hoje em dia, né, de se enc de encontrar uma pessoa que você tenha alguma conexão. É difícil se conectar com alguém hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, com tantas opções que você tem e, enfim, milhões de coisas.
É. Sim. E Sim, e às vezes você só sabe se você vai se conectar mesmo com a com a frequência, né. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você vai en entender ali se você realmente vai ter uma conexão a longo prazo, ou se foi algo só passageiro, né, porque você ficou pouco tempo. Então s realmente só o tempo pra pra dizer, né, o quão intenso e
É. Aham. Aham. Sim. É. O que que vai acontecer. Mas foi foi bom, assim, tanto que eu tinha pensado, assim, na época, quando ele me mandou mensagem se valia a pena, né, a gente se reencontrar de novo, mas eu confesso que o o resultado, assim, depois de se da gente se encontrar foi muito melhor do que eu imaginava. Então...
Uhum. Ah, que legal.
eh, eu não sei assim o que pensar. É. Pelo menos a gente tira uma experiência boa de tudo isso, né.
Foi uma experiência boa, então. Uhum. Ah, que ótimo. Ah, eu adorei ouvir essa tua experiência, e eu espero que dê tudo certo no futuro.